Okay, okay. E e e senti, invece per quanto riguarda magari, ehm, la tua professione, il tuo il tuo lavoro, il tuo settore lavorativo, è comunque collegato al filone artistico, oppure fai una cosa che è completamente diversa?
Ehm, allora faccio in realtà, ehm, proprio perché vorrei che il mio lavoro, uhm, fosse creativo, ehm, perché ho studiato recitazione, quindi, ehm, nel pr provo <chuckles> in questa vita a fare anche questo, però purtroppo è un tipo di lavoro che se non diventi famoso, diciamo in tempi più o meno brevi, arranchi. Quindi di conseguenza devo fare anche altri lavori che non sono per niente creativi, ma che ti fanno portare ehm, che ti fanno pagare le bollette, diciamola così.
Sì. Ah, okay. Okay. Certo. Ah okay, okay. Certo, certo, certo. E q quindi, eh ehm, s reciti anche, insomma.
Sì. P
Co ehm, cosa fai, teatro, cinema? Inso
Eh no, pe pe pe teatro, diciamo quando capita faccio anche provini o piccolissime parti in fiction e robe del genere, però di base di base teatro.
Okay. Ho capito, e i insomma sei un'artista a trecentosessa sessanta gradi, uhm, perché, ehm, reciti, ehm, ti trucchi da sola e, uhm, uhm, pr praticamente potresti, ehm, gestire un set interamente mhmm, semplicemente, ehm, tu tu stessa insomma, senza bisogno senza bisogno di insomma te la suoni e te la canti da sola, come si come si
Eh-eh. Io da sola? <chuckles> <chuckles> No, non non credo di avere tanta competenza, però insomma, se se posso mi piace mi piace proprio sporcarmi le mani su con l'arte, con la creatività, perché penso che sia un buon ehm, un buon nutrimento per l'anima in generale.
Certo. Ho capito, capito. E e invece per quanto riguarda il ballo e il canto sei competente anche in quello, o è una cosa che ti manca? Ah okay, quindi
Eh no, purtroppo no. <chuckles> No, non auguro a nessuno sentirmi cantare, <chuckles> anche se mi piace tantissimo. <chuckles>
<chuckles> No, perché se no sarebbe stato assurdo conoscere, appunto, un'artista completa a 360°, no, che dipinge, recita, canta, balla.
Mh. E, ehm No, mi piacerebbe mi piacerebbe moltissimo, nel senso che se avessi 2 vite sicuramente imparerei anche a ca a cantare a stavo dicendo a campare, che potrebbe essere anche un'altra soluzione. <chuckles> Ehm, però comunque a me piace per esempio il musical tantissimo, quindi ecco l il trucco, il canto, il ballo, la recitazione, ehm, sarebbe proprio insomma il paese dei balocchi.
<chuckles> E anche quella è un'arte, eh. Okay. Okay, okay, okay. Nient